بتخلّي البني آدم يعني نوعًا ما يعني نوعًا ما أعمى، لأ، أعمى يعني لأنه هو آآ، هو بيحاول يفرض س آه، هو بيحاول يفرض سيطرته بيحاول يفرض أفكارُه بيحاول يقول إن هو جامد يعني فيه ناس عايز أقول لِك في ناس مش بتكتب أصلًا، ولا تعرف ولا بيقروا، يعني ولا بيكتب ولا بيقرا ولا ليه أي علاقة بال آه، وييجي يقول لي، آه عندك مشكلة في واو العطف. <laughs>
محبَط. بيحبط اللي حواليه. ويحبط. <chuckles> يعني مش لاقي يعني سِبت الدنيا كُلّها ومسكت في واو العطف.
آه، يعني مثلًا لو كاتب قصّة فيها قُطة، يقول لي طب القطة لونها إيه؟ <laughs> فهو مش مش بيقرا، باقول له شكرًا <chuckles> باقول له شكرًا على نقدك الجميل ده. <laughs>
يانهار أبيض، <laughs> طب أنت بتتعامل ب إزاي مع الناس اللي زي دي؟ يا لأ، بجد يعني قمّة الإحباط إن يبقى سايب ال ال المجهود الجبار، ويمسك في في حاجات فرعية بسيطة هايفة جدًا، ما لهاش أي دور.
امم، ده حقيقي فعلًا.
الناس اللي زي دي أنت م يعني بتعمل لهُم Ignore كده، أو يعني ما بتهتمش بكلامهم، والَّا بتتعامل معاهم إزاي؟
يعني والله يعني أنا مش مش كتاباتي مش مقدسّة برضه، تمام، يعني هي عُرضة للنقد، آه.
بس مجهود، يعني أ طبعًا أكيد، بس مجهود ويُحترم.
آه، يعني لو حد أصلًا أنا حسيت إن هو مش مهتم وإن هو مش عاجباه القصّة، آه، ب بادّي لُه التجاهل بقى و إيه وأيوه فعلًا أنت عندك حق، و شكرًا.
بس ما يأثّرش، يعني أنت بتراضيه بكلمتين بس هو مش
آه، لا، لا، لأ خالص هو ...هو يأثّر فيّا طبعًا ال ال النقد بي بي بيطور الواحد مش بي مش بيحبطُه، يعني الفكرة دايمًا إن أنا يعني الحمد لله كل أما حد ما بيقرا لي قصّة أو حاجة، بيقول لي أنت أنت في معنى، لأ بيقول لي أنت في معنى في في يعني أنا برضه بseek إن ال إن الشخص يقرا فيلاقي معنى، يلاقي قيمة ف بغضّ النظر عن ال ال ال هل اللغة سليمة ما فيهاش أخطاء إملائية، الكلام ده ده ده يتعالج، لكن لو المحتوى نفسه ما فيهوش محتوى دي المشكلة.
ما بيهزّكش. أحسن من اللي قبلها. همم. <laughs> اللي هو اللي هو أنت آآ، مش فاهم اللي أنت كاتبُه ده حاجة يعني ده يحبط بقى جدًا، طَب أنت بتقابل النوعية أنت بت قُلت بيفرق معايا أوي نوعية النقد، يعني أنت بتعرف تميّز الناس اللي بينقدوا نقد بنَّاء عن النقد السلبي لمجرد بس إن هو عايز يفرض سيطرتُه زي ما قُلت؟
آه. امم.